Also war eigentlich gar nicht so schlimm, wie es du dir vor wie wie du es dir vorgestellt hast, ne?
Genau, also es war halt also nicht mal ansatzweise so, äh, <chuckles> wie ich's mir vorgestellt habe. Ähm, genau, und ich habe das seitdem also mittlerweile ist es auch, dass ich da gar nicht mehr groß drüber nachdenke so entweder ich habe dann halt Zeit oder nicht. Ähm, aber das war so, würde ich sagen, schon so irgendwie so der Startschuss und von da aus wurd's dann gab's immer mal wieder Situationen, wo ich dann halt das, ja, irgendwie genau noch mal geübt habe ähm, beziehungsweise halt, ja, auch dann meistens auch nur in Situationen gemacht habe, wo ich wirklich nicht konnte.
Mhm. Ja. <chuckles> Ach un und wie also ist es dir im Nachhinein dann, äh, leichter gefallen, nein zu sagen zu anderen?
Ans ja, eigentlich schon. Also, es ist äh, auf jeden Fall es ist mir immer leichter gefallen.
Mhm.
Ich würde sagen, ich hatte bestimmt auch mal dann zwischendurch so 'n paar Neins dabei, wo ich eigentlich konnte, und dann einfach nur so dachte na ja, <chuckles> genau. Ich kann nicht immer Ja sagen, ich muss jetzt auch mal Nein sagen, obwohl obwohl ich eigentlich konnte. Ähm, genau, und das war halt dann so im im privaten Bereich und dann so im Beruflichen war's dann auch noch mal irgendwie so 'n bisschen
Aus Prinzip so. <chuckles> Genau. Ja.
ja, da war's auch noch mal auf jeden Fall 'ne kleine Herausforderung, das zu lernen, ja.
'N neu 'n neues Level, genau. Ja. Und, ähm hast du also ja, dann lass doch da verbleiben oder lass doch darüber sprechen äh, mit dem Beruflichen. Ähm, was war da so das 1. Mal, wo du nein gesagt hast in der beruflichen Welt?
Mhm.